Hey, na? Wie wie findest du heraus, äh, was dir im Leben wirklich wichtig ist?
Hey. Also, bei mir kommt's da natürlich auf so 'n paar Faktoren an. Also, ich unterteile das immer gerne in mein privates Glück, mein berufliches Glück und dann natürlich auch so 'n bisschen mein Zwischenmenschlicher also, damit meine ich immer so Frau, Kinder und so weiter und so fort. So, und ich finde halt, in all 3 Aspekten sollte es auf jeden Fall gut laufen. Und dann habe ich so diese Allrounder-Paket, was mir wirklich wichtig ist. Diese 3 Punkte, die sind mir sehr, sehr, sehr wichtig im Leben.
Mhm. Ja. Okay. Hast du da auch, ähm, Abstufungen, was dir wirklich am wichtigsten ist, Familie, Arbeit?
Ja. Also, ich sage mal so, es hört sich vielleicht blöde an, für mich ist immer Arbeit das Allerwichtigste, weil Arbeit ist das, was mir Essen auf den Tisch bringt. Arbeit ist das, was um es blöd zu sagen meiner Frau die Schuhe an die Füße bringt. Und, äh, das ist auch das, was meinem Kind nachher das Essen auf den Tisch bringt, also muss das quasi an Punkt 1 stehen. Und danach kommt auch direkt irgendwie so 'n bisschen meine Familie. Und ich finde, der 3. Punkt, den ich genannt habe, war ja so ich selber, wenn ich so 'n bisschen an mich selber denke. Und ich finde halt, wenn ich diese beiden Punkte erfüllt habe, dann habe ich schon 'n glückliches Ich. So, und deswegen so auf diesen 3. Punkt kann man eigentlich fast gar nicht mehr achten.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Das heißt, ähm, wenn du sagst, du bist selber glücklich und die Arbeit sorgt für für die Grundlage, dann kann's mit der Familie auch gut laufen?
Ja, also, wenn du's so rumdrehen möchtest, 100 % auch. Klar musst du selber mit dir glücklich sein, damit du glücklich mit anderen sein kannst. Also, wenn du nicht zufrieden mit dir selber bist, gehe nicht in eine Beziehung rein, 100 %. Aber ich finde halt, dass das so Geld an sich natürlich nicht nicht die der Hauptpunkt ist, aber der Grundstein, um alles so 'n bisschen in die Wege zu leiten. Weil's bringt ja nichts, 'ne Freundin zu haben und die ganze Zeit zu Hause zu chillen, nichts machen zu können, nicht keine Ahnung, nicht weiter planen zu können für Kinder oder sonst was, weil halt einfach das Geld nicht da ist, weißt du? Klar kannst du auch immer alles 'n bisschen aufs Minimale runterbrechen und dann klappt das auch schon irgendwie. Aber so 'n Leben, das würde tatsächlich für mich also, für mich ist schon wichtig, ein Leben ohne Bedenken führen zu können und ich finde halt, ein Leben ohne Bedenken ist ein Leben, wo du dir halt auch keine Sorgen um Geld machen musst. So, klar bin ich kein Millionär oder oder erwarte ich nicht, Millionär zu werden oder so, aber so, dass du halt auf jeden Fall einkaufen gehen kannst, wann du willst, dass du Essen immer da hast, ohne da dass du mal Tütensuppe essen musst, so, weißt du? Das wär schon wichtig.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. <chuckles> Ja. Und, ähm, äh, kommt es dir bei der Arbeit, die dann für dich wichtig ist, auch drauf an, dass dass die nur für das Geld oder dass die auch Spaß macht?
Ja, da bin ich auch eigentlich so 'n bisschen eigentlich nur für das Geld natürlich, weil ich gehe nicht arbeiten, damit ich Spaß habe. Aber klar ist da so 'n bisschen dieser Zwischengrad: „Hey, ja, Arbeit ist alles schön und cool, dass du da gut Geld verdienst, aber du sollst es ja auch lange machen müssen oder lange machen können.“ Und das geht dann halt wieder nur damit einher, dass es dir Spaß macht. Und ich bin so 'n bisschen in die Verkaufsbranche gerutscht und durch den Sales an sich hast du natürlich, ja, unmenschlich viele Möglichkeiten, dich immer weiterzuentwickeln oder in andere Bereiche reinzuschnuppern, oder dann andere Bereiche zu übernehmen, dass es einfach nicht langweilig werden kann.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, da f stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die Sales-Branche ist auf jeden Fall was, <laughs> wo man viel machen kann. Ähm, äh, w was machst du denn, wenn du wenn mal irgendwas aus dem aus dem Ruder gerät? Hast du da irgendwelche bestimmten Rituale, Übungen, die dir helfen, wieder reinzukommen?
Ja. Ja, also, erst mal ist es so, wenn ich so 'n bisschen aus’m Ruder gerate, sei es irgendwie durch privaten Stress, durch selbst zuge also, „selbstgemachtes Leid“, sage ich immer, egal welche Hinsicht, ist dann auch wieder so 'n bisschen die Frau oder meine Frau der Anhaltspunkt, äh, wo ich dann mich erst mal zuwende, klar Tisch mache oder reinen Tisch mache und dann dann die hilft mir immer wieder 'n bisschen so auf den graden Weg zu finden, mich aufzubauen und, ähm, ja, wieder aus diesen Löchern herauszukommen. Klar gibt's da natürlich auch, äh weiß weiß ich, 'n Psychologen, den du aufsuchen kannst. Du kannst, äh, mit deiner Familie sprechen und so weiter und so fort. Aber das ist alles nicht so das Gleiche, finde ich, wie deine Frau, die alles mit dir durchgemacht hat. Die weiß, wie du wann reagierst, weißt du?
Hm. Ja. Schön. Ja. Mhm. Ja. Also, wür
Und da finde ich tatsächlich ja?
also, würdest du sagen, dass dass, äh, Arbeit zwar wichtig ist, aber ich habe so das Gefühl, dass die Frau, äh, zumindest auch an sehr hoher Stelle stehen. <snorts>
Ja, sehr, sehr hoher Stelle. Weil das ist so klar, die Arbeit bringt zwar das Geld auf 'n Tisch, aber genauso ist es, wenn du nur Geld hast, was bringt's dir? Klar kannst du alles machen. Du kannst reisen. Du kannst dies machen, du kannst aber du hast nicht diese d du hast nicht dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl. Du hast nicht dieses Heimatgefühl. Und das finde ich ich bin ja ausgewandert aus Deutschland, auch nur mit meiner Frau zusammen, hatten auch wenig Geld und alles. Und da habe ich erst richtig dolle gemerkt: „Egal, wo du auf der Welt bist, solange du deine Frau hast, hast du dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl.“ Du hast dieses: „Das ist da komme ich hin, da muss ich immer hin, da muss ich abends sein.“ So, und dadurch passt das halt eigentlich immer ganz gut.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das freut mich sehr zu hören. Das ist, äh, wunderbar. <laughs>
<laughs>
Ähm, das klingt so, als wärst du allgemein einfach 'n sehr großer Familienmensch.
Ja, Familienmensch schon. Mit mit der Familie, die ich aufbaue, ja, mit der Familie, aus der ich herkomme, nicht so dolle. Da muss ich sagen, das ist auch ein Punkt, der in meinem Leben nicht ganz so dolle wichtig ist: „Da, wo ich herkomme“, sage ich mal. Ähm, da bin ich mehr so: „Okay, ich baue mir das lieber auf, was ich haben möchte, wo ich selber mit handeln kann, wo ich selber Entscheidungen mit treffen kann.“ Weil in der Familie, wo du herkommst, da ist alles gesetzt. Da ist alles so, wie's sein muss. Da muss alles so laufen, wie die das sagen. Weißt du? Und das ist dann natürlich nicht so 'ne Sache, wo ich sage: „Okay, hey, das bestimmt mein Leben irgendwie zu dolle. Da will ich dann lieber noch mein eigenes Leben führen können.“ Und ich glaube, das ist auch so 'n wichtiger Punkt zu der Frage, was mir am Leben am wi wirklich wichtig ist: Das Leben selber.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Und das dann auch so in die Hand zu nehmen, wie ich das möchte.
Ja. Ähm, gibt es denn irgendwas, ähm, worauf du hinarbeitest, was f dir vielleicht in der Zukunft noch wichtig ist, außer das, was jetzt grade ansteht?
Ja, 100 %. Also, für mich ist noch wichtig klar, ich habe jetzt Frau, ich habe jetzt, äh, guten Job, ich habe, äh, Ausland und so weiter und so fort. Jetzt fehlt natürlich noch der Nachwuchs, ganz klar. Und es fehlt noch das Eigenheim, sage ich mal. Also, selbst gekauft, selbst gebaut, irgendwie so was in die Richtung. Das wäre auch noch mal so 'n Schritt. Aber ich sage auch da, das ist nicht 'ne Sache, die für mich sehr, sehr krass wichtig ist, sondern super, super Pluspunkt einfach.
Ja. Mhm. Ja. Das heißt, da arbeitest du zwar drauf hin, wahrscheinlich gemeinsam mit deiner Frau, aber wenn es nicht passiert, wärst du dann auch mit dir im Reinen? Wenn's nicht das Eigenheim ist oder vielleicht auch nicht das Kind, aus welchen Gründen auch immer?
Ja. Mit Kind ist schwierig, sage ich dir ehrlich. Kind ist schon wirklich so, das ist für mich auch so 'n bisschen der Sinn des Lebens, dein deine Gene, dein Wissen, dein Alles weiterzugeben und deine Blutlinie auch krass zu machen irgendwie. Ähm, und deswegen ist Kind für mich eigentlich undiskutabel. Das muss kommen, komme, was wolle. Und selbst wenn's irgendwie durch, äh, medizinische Veranlagung nicht klappen könnte, dann wird's halt 'ne Adoption oder irgendwas, aber es kommt auf jeden Fall Nachwuchs. Da bin ich mir ganz sicher.
<chuckles> Hm. Hm, das das hört sich ja wunderbar an. Es, äh, d wa äh, steht deine Frau da auf gleicher Position wie du? Ähm, findet sie das alles ähnlich?
Ja, sie ist natürlich also, klar, wir haben eins zu eins genau dieselben Gedanken und so was. Sie ist aber bei dem Kinderthema anfangs immer so 'n bisschen: „Ja, ich kann mir mich selber gar nicht als Mutter vorstellen. Ich kann dies nicht, kann das nicht.“ Aber man merkt, dass es so ein einfach nur Angst davor haben, das wirklich zu machen, und nicht: „Ey, ich habe wirklich Hass auf Kinder,“ oder so. Das merkt man bei ihr schon.
Mhm. Mhm. Hm. Ja. Wo w woran hast du selber denn gemerkt, dass du dass dass dir das wichtig ist? Hast du irgendwie Gefühle entdeckt oder warst du einfach zufrieden? Hattest du keine Zweifel mehr oder gibst da irgend 'nen anderen Anhaltspunkt?
Also, bei mir ist das so, hm, ich werde ja dann später der Papa sein. Und in meinem Leben, da gab's halt nicht lange 'nen Papa, der war halt ganz früh nicht mehr da. Und deswegen dachte ich mir: „Ich möchte unbedingt diese eine Sache wenigstens besser machen.“ Wenigstens, wenn ich schon nicht so viel Geld haben kann wie er, wenn ich nicht das tolle Auto fahren konnte wie er, da bin ich wenigstens das das Zwischenmenschliche besser machen als er, weißt du? Ich finde immer, der Sohn, der sollte die bessere Version eines Selbst werden. Und wenn ich das in anderen Punkten, ja, auf absehbarer Zeit nicht schaffen kann, dann würde ich wenigstens zwischenmenschlich der Bessere sein von uns.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Das ist mir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich wichtig, ähm, was so das Leben wirklich angeht. Klar könnte ich dir jetzt auch noch sagen: „Hey, ich würde auch gern mal studieren, ich würde auch gern mal an 'ner Uni gewesen sein“, aber das sind alles Sachen so, die wären Pluspunkte. Das ist nicht das, was wirklich in meinem Leben wichtig für mich wäre.
<chuckles> Mhm. Okay, das hört sich super an. Ähm, dann würde ich mich bedanken für das angenehme Gespräch. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mhm. Ja, gar kein Thema! Mhm, mir auch. War schön, dass ich mal alle meine Sachen hier teilen konnte mit dir.
Vielen Dank, sage ich nur.